Imm, <smacks lips> yemekler benim için mola, keyif, eğlence, böyle, hayatın güzel, eee, renkli anlarına dair çok şey ifade ediyor.
Hı hı. Yani, mola deyince şı biraz şaşırdım. Eee, mola derken neyi kasvedi kastediyorsun? Yani, t yapıyor olmaktan mı mutluluk duyduğun için yerken bir mola olarak mı sayıyorsun? Neyi kastettin?
Imm. Her ikisi de aslında ama şöyle, neden mola? Hani, eee, yoğun bir iş döneminden sonra yaptığın bir tatil çok büyük bir rahatlama verir ya, işte, yemek de benim için o. Günlük, eee, iş st iş stresinden sonra verdiğim bir rahatlama molası. <chuckles> Tatil yapmak gibi. <chuckles> Tabii ki, evet, çok, çok.
<chuckles> Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Orada bir şey üretiyor olman seni rahatlatıyor anladığım kadarıyla. Evet, evet, evet. Mantıklı tabii bu anlamda. Peki, ne üretmeyi en çok seviyorsun?
Hı hı. Hı hı. Eee, ya, aslında yemek yapmanın yapmayı çok seviyorum bunun için özellikle şunlar diye ayırmıyorum ama yemeği gerçekten ta tam anlamıyla yemek. Çok hamur işi ya da, işte, ımm, ikramlık, pasta, börek, çörekten ziyade yemek daha çok, eee, eee, yap severek yaptığım bir şey ama diğerlerini de yapıyorum. Hı hı.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Peki. Peki, en severek yaptığın sebze yemeği hangisi diye başlayayım, sorayım.
Ya, şöyle, eee, sı değişik isimler duyabilirsin şimdi mesela şevketi bostan, biliyor musun bu yemeği? Evet. Eee, şevketi bostan, emm, ımm, özellikle, eee, Rum mutfağında, Girit'te, Rodos'ta da olan, eee, ama Anadolu'nun Ege, eee, kısmında da bilinen ve sık yapılan bir, iii, yemektir ama çok, eee, şey, bölgesel bir, ııı, ot olduğu için b b bu her yerde bulunup yapılamaz. Sadece o bölgede yaşarsan yapabilirsin. <chuckles>
Şevketi bostan. Yok. Imm. Tamam. Hı hı. Peki is eee, otun bir ismi var mı yoksa yemeğin ismi mi bu?
Şevketi bostan, o a şey, eee, otun da adı şevketi bostan.
Ha, yemeğin de adı. Okay. Şimdi anladım. Tamam.
Yemeğin de adı şevketi bostan. Şey gibi, hani, fasul taze fasulye yemeği gibi, işte, ne bileyim semizotu gibi, ha a ismini vermiş yemeğe.
Hı hı. Anladım, benziyor. Peki, yapılışı da benziyor mu buna?

Galiba hepsi. Çünkü, eee, birkaç ay boyunca hani bulunduğum yerde ulaşamadım buraya taşındıktan sonra bu çorbaya. Birkaç ay boyunca ulaşamadım. Mercimek vardı, domates çorbası yapıyordum, bir sürü şey yapabiliyorum ama bu yok ve hayatımdaki boşluğun çok büyük olduğunu fark ettim. Dedim ki, “A! Evet, demek ki, emm, çok seviyormuşum ve benim için önemliymiş.” Ama burada bahsettiğin şey de gerçekten, eee, devrede bence. Kültürü de anımsatıyor, anıları da anımsatıyor, kimliği de anımsatıyor. Hani, bu yüzden başka başka bilinçaltında çağrışımları da olduğunu düşünüyorum.
Hı hı. Ha, anlaşıldı. Evet. A anladım. Hı hı. Evet. Ailende çok yapılıyor muydu bu yemek?
Ya, çok sık değil. Eee, öyle bir, şey, favori yemeklerimizden değildi ama belki de, hani, bir şeyle özdeşleşmiş bilinçaltımda. Evet.
Hı hı. Bir şekilde. Eee, le p tarhana sanki, emm, köy yemeği, herhâlde, bi biraz daha köye ve ge eee, işte, kültüre ve geleneklere geleneksel bir yemek. Tarhana geleneksel bir yemek diyebiliriz aslında, değil mi?
Hı hı, evet. Kesinlikle öyle. Ama bende bende fermente şeylere karşı bir tutku hep var. Yani, turşu falan da evde yapmayı severim. Belki, hani, fermente olmasının da etkisi olabilir, bilmiyorum. <chuckles> Evet.
Evet, buraya bağlaştırmış olabilirsin. Hı hı. Imm. Ne güzel. Olabilir, evet. Aslında, eee, bütün bu soruların tamamında bana çok keyifli ama çok da yeni şeyler öğrendiğim şeyler bahsettin, eee, ve, eee, günün sonunda tarhana ve anıların, ailenin, tadın ve geleneğin bir arada geldiği bir örnekle, eee, aslında son sorumu cevaplamış oldun. Eee, çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok harika ve keyifli bir sohbetti.
Hıı. Çok mutlu oldum. Hı hı.